Да, чтобы кто-то ещё поносил. А сейчас, вот у нас правило: вот если там что-то выбрасывается, ну, вот, ну, вещь должна отслужить, по крайней мере, да, вот так вот нормально. Ну, футболки, например, у меня, если они там уже, ну, не совсем хорошо выглядят, я их дома ношу. Может, это неправильно. Ну, вот как-то так у нас происходит. Ну, вот, э, вещь должна отслужить, и выбросить её до такой ну вот, м, ну, как-то надо более, м, я не знаю, как-то осознанно относиться к ресурсам. Потому что вот одежда, которая ты выб а, э, это же тоже огромное загрязнение, вот, природы экологии. Поэтому мы стараемся, вот, э даже вот ребёнку я не покупаю, там, ну, много. Вот, э, чтобы, а, там, потому что ребёнок вырастает быстро, да? И вот, почти новые вещи, неношеные тоже надо куда-то пристроить. Ну, это головная боль: пристроить, ещё что-то искать.
Ну да. Я не Мгм. Да, это да. Ну, вот эт это да, да, это, э, это всегда так, да. Ну, а
Поэтому я стараюсь да. Вот и я, и мне такое тоже облегчение. Кстати, вот когда вещь прям, ну, видно, что уже всё, ну, никто её носить не будет, и ты тоже не будешь. Ну, вещь своё отслужила. И вот, прямо облегчение. Вот когда, да, у меня там есть платье, которое, ну, покупались на какие-то там мероприятия, и понятно, что ты их не можешь сносить, ну, вообще, физически. И они потом устаревают морально. Ну, как тренд, вот м.
Ну да. М-да, да, этот это да, мода, из моды выходят и всё.
М-да. И ты вот смотришь и выбрасываешь это вот новое как-то. Ну, мне неприятно. Я не чувствую такого какого-то, э, я не знаю, удовольствия. Вот когда я выбрасываю вещь, которая своё отслужила, я вот чувствую прям удовольствие. Поэтому сейчас у нас, вот мы стараемся Ну, у нас, э, так как вещей, в принципе, уже немного, а, ну, это реально сносить.
Мгм. Мгм. Ну, это правильно, да, ведь и ведь это же ж, э, самое главное, чтобы было то, что носить, чтобы это нравилось носить и куда еще носить. Еще оди да-да, 1, по-моему, момент. А, э, в общем-то, да, наверно, много не надо, да? Э, да что, э, всё равно ни не износишь всё. Это, конечно, очень интересная теория, и по-моему, да, это очень очень, надо послушать и это тоже. <chuckles>
Мгм. <laughs> Ну, на самом деле, да, зачем ну да, вот. Ты, э, к вот моя свекровь, вот она Вот считай, да. Вот как моя свекровь, да? Она вот даже, вот у неё какая-то вот эта, чтобы люди не подумали, что у неё там мало одежды. Ну, ну какая разница, что обо мне подумают люди, которых я вообще не знаю? Ну зачем это мне надо зн Ну, то есть я должна тратить какие-то свои деньги, которые я могу потратить на какие-то, вот, э, м, ну, классные вещи. Я должна тратить на одежду, чтобы люди, какие-то люди не подумали, что у меня мало одежды. Не знаю. Ну, как-то странно, эт ну, для меня.
Ну да. Да-да. Не такой, как крю ку э, круг, круг, э окружение её, кот которое может. Конечно, лучше по потратить эти деньги, которые ты не, а, потратишь на одежду, наверно, на, ам, поехать куда-то, что-то посмотреть или где-то побывать. Конечно, это, наверно, важнее, чем просто какие-то.
Ну да, конечно. Мгм. М насоби м-да, насобирать даже можно. Мне кажется, если бы она не покупала вот так, ну, ну, там, просто, действительно очень много вещей, она бы ещё могла себе на дом на какой-то насобирать.